Eh, yun na nga. Eh, ang naalala ko ang ano, meron kaming kaibigan lagi siya nagkukuwento tungkol sa ex niya dati tapos parang yung sinisiraan niya samin sobrang galit niya, ganiyan. Kasi parang nag-away sila tapos parang sabi namin, 'di siyempre aadvice-an namin na itigil nalang muna nila kasi kung ganyan naman palagi-palagi 'di ba, wala naman magandang mangyayari. So ayun yung ina-advice sa kaniya tapos mm. Oo, 'tas biglang sila nanaman.
Mm. Oo. Mhm. Oo, ah. Mm. Mm, ganiyan ‘no yung mga high school life 'di ba. Ka ka tapos konting mga ano lang mga pinagseselosan nila ganiyan, alam mo apaka childish. <chuckles>
Mm, mm. Oo, 'tas alam mo yun nagalit na saamin yung ex niya kasi sinisiraan daw namin, eh, siyempre pa sino namang hindi magagalit sa kaniya, eh, yun yung kwento samin nung kaibigan namin. Kaya yung parang napagod na lang rin kaming mag-advice hinayaan siya. Ayun natuto naman na rin siya mag-isa.
Mm. Kaya nga. Mm. Yung

Totoo 'yan, na dapat paghandaan mo lahat ng pwedeng mapaghandaan para sa sarili mo, bago ka pumasok sa relasyon. Kasi talagang kapag pumasok ka na diyan minsan mahirap na rin kumawala, lalo na kapag ano na talaga, parang na ano na 'yung feelings mo.
Siguraduhin. Mm. Tama. Tama. Uy, ngayon nga, 'yung mga kabataan ngayon, 'di ba, kahit na 'yung mga trini-treat nila sa mga BF, GF, nila, eh, yung galing pa din naman sa kanilang mga magulang. <scoffs>
Mm. Galing sa nanay. Magulang. Mm, totoo yun. 'Yun na nga. Talagang nakakaawa rin kasi, di ba, minsan hindi pa alam ng magulang gan'yan. Tapos oo.
Di ba? Kaya nga. Mm, kaya pati yung mga bata ngayon, yung mga elementary palang nakikita mo na may mga sinasabi GF, GF ha?
Mm. Mm. Oo, minsan ginagawa siya katatawanan ng tao pero 'pag tinignan mo ng reality nakakalungkot siya, kasi bata palang dapat ine-enjoy niya palang yung pagkabata niya na naglalaro lang siya sa labas. Eh, kaso ayun na yung ano, 'pag mm.
Na Mm. Kaya nga, mm, pero yu sadly, 'yun talaga 'yung nangyayari di dito sa ating mundo 'no, madaming mga gan'yan.
Oo. O parang kahit na ano, yan.
Alam niya nga yung mga iba ngang mga bata alam na nila yung pagchi-cheat, mga gan'yan.
Oo, oo, ayan nalang ano, nakakatakot kasi ang dami na nilang namumulat na agad sila sa reality na hindi pa naman dapat. Kasi unti-unti naman silang mamumulat kasi lumalaki naman sila, eh. Eh, kaso agad nilang namumulat sa realidad, ayan.
Mm. Tama. Kaya nga. Mm. Mm. Eh, isipin mo 'yun elementary, alam na nila yung mga bagay na 'yun. <scoffs>
Mm, kaya talagang dapat, eh, bantayan ng maigi. <chuckles> Kaya't oo kaya naman 'pag hin naging istrikto ka naman di ba parang nagiging rebelde naman sila na nakakata oo, nakakatakot din kasi, iba na magrebelde yung kabataan.
Mm. Kaya ngayon lang din. Mm, kasi yun nga kas Mga bata ngayon oo, magrerebelde sila minsan, eh, parang magpapakamatay, 'di ba, gan'yan.
Mm. Mm. Ayan, oo, oo.
Mga mental health. Health issues.
Oo, talagang mm, tini-trigger nila 'yung magulang nila. Eh, siyempre magulang matatakot din yan. Ma ano, lalambot yung puso kaya parang ito-tolerate nalang nila kahit na hindi dapat, kaya ayun.
Kaya. Mm. Kaya nga, mm. So, kailangan siguro na pumili 'no ng gusto mo talaga yung yung tao na maaasahan mo talaga tas yung responsable. Kasi madami ngayon mga kabataan na iresponsable, eh. Puro nalang bisyo <chuckles> mga gan'yan, inom diyan, inom dito, di ba?
Talagang Mm. Mm, mm. Oo, totoo yan. Mm, tot oo. Oo. Oo, na alam mo yun, imbis na napupunta sa sustento minsan, eh, wala napupunta sa sarili pang bisyo. Kaya talagang nakakalungkot, ayun.
Mm, tama. Kaya nga, eh. Ayun maraming salamat sa <chuckles> mga sinabi mong mga impormasyon, nag-enjoy ako sa pag-uusap natin. Maraming salamat at paalam.
Ayun, nakakatuwa naman 'tong usapan natin, mm. Ayun. Ako rin maraming salamat paalam.